Oke deh, nah, aku juga pengen tahu juga nih Kak, eee, proses meng-cover ta dari band lengkap gitu ya kayak My Chemical Romance kan, lengkap ada drumnya, ada gitarnya, ada vokalnya gitu, untuk dirubah jadi piano doang, misalnya ya, itu, eee, step-stepnya kayak gimana ya Kak ya? Aku itu, eee, mau tahu juga nih keru penasaran.
Mhm. <chuckles> Mhm. Eee, oke. Kalau misalnya cara aku ya sebenernya, eee, piano aku juga nggak terlalu bagus ya Kak, sebenernya. <chuckles> Jadi emang, eee, ya udah, jadi kalau aku, eee, kan di Google atau di mana gitu, di sosial media itu kan pasti dikasih tahu dong, mmm, kunci-kunci dari lagu itu sendiri, kayak C-G-A itu pasti di udah udah ada itu Kak, guide-nya itu udah ada.
Ya. Oke. Hmm. Udah ku gitu, kalau zaman dulu ada tuh majalahnya khususnya, oke deh. Ada mhm
Mhm. Nah, oh iya? <chuckles> Sampai sekarang ada, cuman udah digital sekarang. <chuckles>
Oh yang merah di digital, ya. Oke oke. Heeh, terus?
Heeh. Nah, jadi gampang sebenernya. Jadi ya udah tinggal dinyanyiin dimainin aja ke pianonya. Kadang, kalo aku nggak tahu nih cara neken pianonya gimana sih, hentakannya gitu, karena kan nggak mungkin dong aku monoton terus kan hentakan pianonya kan, itu aku video call sepupu aku, <chuckles> aku nanya caranya gimana. <laughs>
Mmm. Hmm. Oh, ya ya ya. Jadi memang, eee, cov meng-cove tuh prosesnya seperti itu ya Kak, ya? Iya deh. Nah Mhm.
Hmm, kalau aku belajar dari sepupu aku juga. Terus kalau masalah nyanyi sebenernya, eee, apalagi kalau misalnya lagu rock ya Kak, kalau emo gitu, My Chemical Romance, eee kan penyanyinya Gerard Way ya namanya, Gerard Way itu emang nyanyinya itu, ya udah teriak aja gitu, nggak nggak ada yang kayak, eee, cara khusus dia nyanyi itu nggak ada, gitu. Jadi kalau aku yang nyanyi, ya udah aku pakai teknik aku sendiri lebih lebih kalem lah, gitu. Nggak mungkin aku teriak-teriak kan, nge-cover pakai piano. <laughs> Hmm.
Mmm. Betul. Tul betul. Iya sih, ya. Heeh. Nah memang ini sih ya, apa namanya, bermusik itu kan seni, gitu ya. Jadi memang, eee, kadang-kadang orang punya seleranya masing-masing, kadang-kadang juga dari selera orang bisa dicampur dengan selera pribadi, gitu ya. Terus juga, atau bukan bahkan kombinasi akhirnya menjadi milik sendiri, gitu ya. Oke deh, eee, mhm, memang menarik banget ya Kak, terima kasih banyak deh, aku jadi punya pengetahuan tambahan nih tentang bermusik, gitu, ya.
Betul banget. Iya, betul banget Kak, hmm. Mhm, setuju banget. <chuckles> Iya makasih banyak ya Kak udah nanya-nanyain aku.